เอ่อ ไม่ อ ม ไม่ ไม่ได้เล่นน้ำ คือ คือล่องแก่งเสร็จแล้วค่ะ มันต้องใส่ชูชีพ ใช่ไหมคะ มันอยู่บนเรือ แต่คราวเนี้ยแบบว่า อ่า แล้วก็พอล่องแก่งเสร็จอะค่ะ มันก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมง 2 ชั่วโมง แล้วมันก็เสร็จอะค่ะ เสร็จแล้วเขาก็พาไปอีกลำธารหนึ่งอะค่ะ ซึ่งมันบอกว่ามันสามารถเล่นน้ำได้ แต่ว่าน้ำมันก็จะน้อยอย่างที่บอกเมื่อกี้อะค่ะ มันก็ ปริมาณน้ำมันไม่เยอะ อา เดินได้ ใช่ แต่ว่ามันก็ยังมีน้ำอยู่นะ แล้วมันก็จะมีคล้าย ๆ แบบว่าโขดหิน ให้เราอะค่อย ๆ เดินข้ามไปจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้น อะไรแบบเนี้ยค่ะ อืม
อ๋อ อ๋อ ค่ะ ค อ๋อ ค่ะ ๆ ที่แบบว่าเดินถึง เดินได้ ค่ะ ๆ ค่ะ อันนี้ไปด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดเลยหรือ พ หรือ ป หรือเปล่าคะ รวม รวมถึงผู้ชายคนนั้นด้วย ถูก ถูกไหมคะ?
ใช่ ๆ ใช่ ไป ถูก แต่เขาไม่ได้ลงน้ำนะ มีลงน้ำกันแค่ 3 คน มีเรากับเพื่อนเราอีก 2 คนลงน้ำ ปรากฏว่าเรา โอ้โฮ น้ำใสเย็นมาก ๆ เลย อย่างเงี้ยค่ะ โอ้โฮ แบบว่า อืม ไม่ ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้ น นานมาแล้วเนาะ ไม่ค่อยเห็น เอาอย่างงี้ดีกว่า เพราะว่าปกติอยู่แต่มือ ในเมืองอะเนาะ เออ แล้วเราก็เลยบอกว่า "เฮ้ย ไปเล่นน้ำกัน" ก็ชวนเพื่อนไปเล่นน้ำกัน อะไรเงี้ย เพราะว่าชุดเรามันเตรียมพร้อมอยู่แล้วอะค่ะในการที่จะลงน้ำนะคะ เพราะว่าเรา เอ่อ เพิ่งไปล่องแก่งมาเนาะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า เสร็จ เสร็จแล้วนะคะ อืม เราก็รู้สึกว่า เฮ้ย มัน มันเดินง่าย ได้ อะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าเราก็เลย จากที่เราเดินอยู่บนโขดหินอะ เราก็เริ่มลง ลง ลงน้ำไปเรื่อย ๆ อะค่ะ ไป ๆ มา ๆ โอ้โฮ ไปกันทั้ง สาม คน ไปทั้ง 3 คนเลยอะ ใช่ ๆ ใช่ ๆ ค่อย ๆ ค่อย ๆ ลงไปเรื่อย ๆ คือแบบว่ามันมีหินก็จริงอะค่ะที่ให้เดินได้ค่ะ แต่ว่ามันก็มีช่วงที่มันเป็นน้ำเหมือนกันน่ะค่ะ เราก็เลยว่า "เอ๊ย"
อ๋อ อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ไปคนเดียวเลยเหรอคะ ไปคนเดียวเลยหรอคะ อ๋อ ค่อย ๆ ค่อย ๆ ร่วมกันเดินลงไปเรื่อย ๆ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? เอ๊ แล้วทำไมถึงกล้าเดินลงไปอะคะ แล้ว แล้วคนอื่น ๆ คนอื่น ๆ รอบ ๆ เขาเดินกันลงไปด้วยไหมคะ? หรือว่าไปกันแค่ 3 คนเลย?
น้ำมัน ก็